Hallo. Na, wie geht's?
Hallöchen. Ach, ganz gut. Habe mich jetzt auf meine neue Situation begeben grade, um die Rückenschmerzen 'n bisschen besser zu ertragen.
Ja. okay, gut. Ja, ach Mensch du, ja, aber das wird wieder.
Und wie hoffentlich ja. Wie fühlst du dich denn?
Ja. Ja. Ja, so weit, so gut. Ja, also, ich glaube, ich habe nicht genug gegessen ich habe schon wieder Hunger, also <laughs> Ah Gott, da muss ich jetzt momentan aber durch. Hilft nichts, einfach, ne, hart bleiben, ne? Meine Oma hat früher immer gesagt ja, ja, ja, meine Oma hat früher immer gesagt: „Klappe halten, weiter schwimmen.“ Also <laughs> oh Gott, ist echt, dieser ähm, ja, aber das ist natürlich dann auch wieder der
Ach, das freut mich. Oh nein. <giggles> Kannst du dir ja gleich was zum Ja, ja, und dann kannst du dir ja gleich was zum Snacken holen. <giggles> Oh Gott. <giggles> Hm, aber ist ja 'n Vorteil wenn man
Genau.